Ako para sa akin, ah, ang unang-una talagang ginagawa ko pag ganiyan, is humahanap ako ng tamang tao na pagsasabihan, ah, sige 'pag sabihin na nating hindi ko siya gano'n ka-close, o sabihin na nating ibang hindi ganun kalalim yung samahan namin, pero dun ako sa mapapagkatiwalaan at tsaka handang makinig, kasi yun nga gaya ng nasabi ko kanina meron dyan na mga tao na, ah, lalapit sa 'yo, hindi para tulungan ka, kundi para malaman yung problema mo, tapos i-spread sa iba <scoffs> kasi kahit ako kasi aminin ko, dumaan din ako sa pagiging gan'yan, eh, toxic. Mm dumaan ako sa gan'yan wala namang ano, eh, wala namang malinis na tao lahat naman parang nagiging ganon din. mm, oo yun. Pero para sakin nga nung naranasan ko na, ah, yun kailangan, ah, humanap ka talaga ng mapapagkatiwalaan para mailabas mo talaga yung problema mo para, ah, alam mo yun, hindi na maging problema pa yung pag-she-share mo sa kan'ya kundi parang yun nga talaga labasan, safe space pa gano'n. Mm ikaw ba sa 'yo? Ano yung mga ginagawa mo para mas maging komportable?
Mm. Oo. Mm, oo, tama naman. Mm. Mm. Oo, tama. Oo, hmm, mm. Oo, oo sabi ko nga hindi tayo perpekto, 'di ba? Mm. Hmm Mm. Oo. Oo, mm. Uhm Min Oo, ako minsan parang tiniti parang may testing muna kumbaga, 'di ba, test the water muna tayo, oo, testing muna tayo, 'pag
Hmm, okey testing muna, hmm. Oo, maganda din naman nga 'yon.
kasi minsan 'pag 'pag nag uusap na kayo nag-e-engage na kayo, nakikita mo din yung, ah, parang parang na fo-for seen mo yung ugali, yung na fo-for seen mo yung ano pagkatao ng ng ng kausap.
Mm. Ay tama. Oo nga mm, naniniwala ako diyan, parang first impression din 'no na which is ang laki din talaga ng impact kasi minsan yung first impression totoo, <scoffs> mm.
Mm. Oo. Oo ako ako dati may, ah.